Ну, смотри, моя любимая именно в плане своего, как бы, может быть, эффекта- это вот техника с согреванием. Потому что это, м, <chuckles> ну, знаешь, как любая такая способность, которую ты не ожидаешь от своего тела, она как бы впечатляет. Особенно людей, которые пользуются ее ею впервые. Вот. А что касается меня, мне просто нравится сосредотачивать внимание на дыхании, и я могу произвольно выбрать его рисунок, э, в целом никакую цель не преследуя, кроме того, чтобы просто на нём сосредоточиться, чтобы отвлечься.
Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Ну, понятно. Слушай, а вот, э, <grunts> ага, вот у меня, слушай, бывает, что я так сильно, когда дышу, у меня голова кружится. С чем это связано? <chuckles>
Вот. Это очень помогает. Мгм, да, это это называется холотропное дыхание. Это естественная, э, реакция организма на такие частые глубокие вдохи. Вот, поэтому с ними не надо перебарщивать. Вот, но, с другой стороны, если заниматься холотропным дыханием, можно себя довести до галлюцинации, и вот, как бы да, <chuckles> особенно если подняться куда-нибудь на высокое место, вот. Ну да, да, естественно, в горы.
Ага. М, мгм. Да ты что? М. В горы, что ли? Это из-за нехватки кислорода или, наоборот, это почему так происходит?
Это будет сочетание холотропного дыхания и нехватки кислорода. Будет давать эффект вдвойне.
А, ага.

Помогает ему развить концентрацию, да, и когда мы к этому добавляем дыхание, и то, что человек, он учится концентрироваться одновременно на 2 вещах, это просто-напросто полезный навык. И когда в будущем ему понадобится там, не знаю, где-нибудь в работе, да, или в, э, семейной жизни сконцентрироваться на 2 вещах, ему будет это проще, после того, как он освоил вот эти вот практики.
Мгм. Мгм. М. Ну, слушай, хорошо, классно очень, спасибо тебе большое за такие советы, надо будет обязательно попробовать мне, и, э, я вообще очень люблю всякие такие, л м ф т т прям вот такие практичные советы без, э, каких-то, а, э, сложных установок, без сложных подготовок, то есть это очень удобно. М.
Да, вот смотри, если тебя интересуют именно практичные советы, то есть очень хороший совет: то, что не надо идти к гуру, надо идти к военным, вот, лучше всего к разведчикам, потому что вот в ро
Да-да-да. М, просто сел зе сел на скамейку или даже ты идёшь и прямо прямо на ходу применяешь такую практику.
Да, вот если брать информацию, лучше её брать от военных разведчиков, потому что там очень важно дыхание, и там эти системы разработаны. И там не будет всякой мистики, ну, объективно лишней, и можно будет получить только практические навыки, э, и сразу будет известен комментарий, а в какой ситуации, м, то или иное нужно применять.
Мгм. <chuckles> А, понятно. Мгм. Мгм.